Guarda, ti direi un paio di cose. Sicuramente, prima è la stanchezza, perché nonostante, ehm, dedicarmi al mio hobby mi aiuti proprio anche, ehm, a stancarmi e poi ad addormentarmi prima, però la stanchezza di, nel caso del modellismo, dover mettere tutto sul tavolo, organizzarmi prima ancora di riuscire appunto a cominciare con il vero e proprio hobby. E poi, i in seconda battuta, il fatto che alcuni di questi, come per esempio il modellismo, oppure la lettura, io non riesco a farli solo per un 15 minu 15, 20 minuti. Cioè, nella mia visione
Sì. Okay e quindi quanto tempo, s di solito quanto tempo tu avresti bisogno diciamo, mhmm, nella media per dedicare
Ma ti direi dai 45 minuti a 1 oretta, poi sono anche una di quelle persone che se comincia a leggere cioè io posso anche finire alle 2, 3 di notte, però ti direi un minimo, un paio di capitoli insomma, ehm, ecco, però
<chuckles> Ah, okay. Ah, okay. Ma, uhm, questo vale anche per il modellismo?
Sì, più che altro perché quando io l
Eh ma c'è un 1 oretta va, è sufficiente diciamo per, ehm, dedicarsi
Ti direi sì, sì, sì, ti direi 1 oretta, anche perché quando io comincio a lavorare magari su un modellino, ehm, tendo anche a terminarlo, cioè magari lo facci in 2 o 3 sere, però non voglio starci 1 settimana, 2 settimane, perché poi rischio proprio di perdere anche l'interesse, ecco.
Ho capito, ehm, quindi diciamo è qualcosa che, ehm, ti ti p ti prende, una volta iniziato ti prende. Però diciamo, se tu lo applichi anche per 1 oretta comunque ti ti dà quella soddisfazione, quel relax necessario per dire: "Okay, qualcosa l'ho fatta oggi", cioè è sufficiente dic
Assolutamente sì, sì, sì, sì. E poi, ecco, un un altro problema sulla quale volevo un consiglio è magari, ehm, trovare un hobby e ti dico io, cioè proprio carta bianca, li provo tutti senza problemi, che posso sulla quale io posso dedicare anche semplicemente una mezz'oretta da fare, ecco, prima di andare a dormire, però, come ti dicevo prima, qualsiasi idea e consiglio è bene accetto a questo punto.
Okay, okay. Mh-mh.